ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับผม
ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ วันนี้ค่ะ?
วันนี้ก็ตื่นเช้านะ แต่ก็นอนน้อย ด้วย <laughs> ใช่ ๆ คือ ช่วง คือ คือช่วงนี้ผมนอนดูแบบซีรีส์ดึกอะครับผม เพราะว่าแบบเหมือนงานมันเครียด ๆ ผมก็เลยแบบหาอะไรดูผ่อนคลาย ปรากฏว่าแบบ <chuckles> เรานั้นดันนอนดึกแทน อะไรอย่างงี้ อาจจะกลายเป็นมีเรื่องขึ้น อาจ
อ้าว เข้าใจ ค่ะ อืม อา ติดค่ะ ติด ซีรีส์อะไรคะ ที่คุณแบบกำลังติดเลยตอนนี้?
ผมก็ดูที่ ที่ดูกันทั่วไปครับผม ใช่ ส่งด่วน <laughs> ส่งด่วนครับ ส่งด่วน ใช่ ๆ ส่ง ส่ง ส่งด่วน Netflix
บอกได้ไหม? ค่ะ อือ เกาหลี อ๋อ ส่งด่วน อา ๆ ๆ เข้าใจค่ะ เฮ้ย เราชอบ แต่ว่าเรายังไม่ได้ดูนะ เพราะว่าไม่มีเวลาเนาะ มัน มันติดไง กลัวจะติด เพราะว่า โอ้โฮ รีวิว ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ เพราะว่าก็ตั้งใจจะไปดูอยู่ แต่ว่า ก มีแต่คนพูดว่า ให้ดูทีเดียวรอบเดียวจบไปเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ โอ้โฮ! รอบเดียวจบไม่ง่ายนะ มันมีกี่ตอนนะคะ?
ครับ ครับ ไม่ ครับ ไม่สปอยล์ครับ <chuckles> ครับผม อา ใช่ ๆ โอ้โฮ! โอ๊ย เยอะครับผม เยอะ ๆ เป็ด สิบ สิบกว่าตอนอะ ผม ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน แบบผมสะลึมสะลือแล้วอะ <laughs> ผมสะลึมสะลือแล้ว แบบเมื่อ เมื่อไรจะจบสักทีนะ อะไรเงี้ย ซึ่ง
ว้าย ตายแล้ว อืม ค่ะ ๆ คุณ รวดเดียวเลยเหรอ?
อ่า แบะ แบ่งครับ แบ่ง แบะ แบ่ง 2 จะ จะแบ่งแค่ สอง ใช่ ๆ ๆ
ค่ะ ๆ อ๋อ แบ่ง สอง อุ๊ย! แบ่ง 2 ก็เยอะอยู่ค่ะ เก่งค่ะ เก่ง ค่ะ เออ อันนี้คือแบบว่า เอ่อ มุ เมื่อย เมื่อกี้พูดถึงการทำงานเนาะ แตงว่าคุณก็ทำงานแล้ว แล้วก็ ใช่ไหมคะ? อืม เช่นกันเลย ทางนี้ก็ทำงานแล้วค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำแล้ว เพราะว่าเป็นแม่บ้าน ดูแลลูก อะไรเงี้ย ใช่ แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำอยู่ค่ะ เออ แต่ว่าพอมา ย้ายมาอยู่ต่างประเทศ อยู่อเมริกา ไรเงี้ยค่ะ มันก็เลย อืม ไม่ค่อยได้ทำเท่าไรแล้ว อืม แต่ก็อยู่กับลูก เครียดนะคะ <chuckles> ค่ะ อืม อยากผ่อนคลาย
แบ่ง 2 ก็เยอะอยู่ใช่ไหม? ครับ ใช่ ๆ ๆ ครับผม ครับ อา ครับผม ครับ ครับ อ๋อ อ้อ ครับ ก็จริง ๆ ครับ <laughs> ครับ เฮ้ย! แต่จริง ๆ เวลา ครับ เวะ เวลาทำงานมันก็แบบ มีเรื่องเครียดเนาะ แต่เวลาอยู่ลวกก็ผมรู้สึกว่า เฮ้ย! มัน มันน่าจะ เครียดปนสุขมากกว่า อะไรงี้ ผม ผม ไม่รู้สิ ผมก็ยังไม่ เคยมีลูก ใช่ ๆ แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนทำงาน เวลาแบบเครียดนี่ คุณแบบมีวิธีผ่อนคลายยังไงนะ? ผม เผื่อผมจะได้เอามาใช้บ้าง เพราะผมรู้สึก เฮ้ย ดูซีรีส์มันนานเกินไป แล้วอะไร มันเริ่มกระทบกับงานผมแล้ว มันนอนน้อย ครับผม
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม เรา เรา เราชอบทำอะไรหลังจากที่เลิกงานอะค่ะ แบบว่าสมมติเราเลิกงานกัน 5-6 โมงเย็นเนาะ เออ เราก็จะไม่กลับบ้านทันที เพราะว่าบ้านเรารถติดอะค่ะ กว่าจะถึงบ้าน ไรเงี้ย เราก็จะรออีกสักหน่อย เราก็จะแบบไปดูหนังดีไหม? ไปดู ไปแบบว่า เออ นั่งชิล ๆ ร้านอาหาร หรือแบบไปหาอะไรกินไปเลย นะ นัดเพื่อนเจอกันไปกินส้มตำกันเปล่า? อะไรเงี้ย ใช่ คือ คือแบบจะหลังเลิกงาน เราจะไปกันเลย แล้วก็ถ้าสมมติอย่างส้มตำนี่ก็เมาท์มันเลยค่ะ เออ หรือไม่ก็แบบอาจจะแบบขนมเล็ก ๆ อะไรเงี้ย ใช่ แล้วก็พอถึงบ้าน เป็น ก็ช่วยได้นะว่า เจอเพื่อนเจออะไร เงี้ยค่ะ มันก็ ทำให้อะไรที่มัน ที่ทำงานวันนี้มันลืม เลย ลืมไปได้บ้าง อืม แล้ว แต่คุณน่ะมีไหมคะ? มีวิธีแบบว่าจัดการไหม? ถ้าเครียดจากที่ทำงาน อย่างเงี้ยค่ะ?
ใช่ ๆ ๆ อา ครับผม อือฮึ อ๋อ อา อา ครับ อ๋อ อา ครับ อืม ครับ อา ครับ ครับ ของ ของผมอะ อา เอา เอาจากวิธีที่คุณบอกก่อน ก็คือแบบ เฮ้ย รถมันติดเนาะตอนเย็น แล้วก็ไปชิล ๆ อันเนี้ย อันเนี้ยผมทำอยู่ แต่ผมไม่ได้ทำตอนทำงานนะ อืม ผมทำตอนเหมือนช่วงมหาลัย อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าแบบ
แล้วก็ทีนี้ ค่ะ อา โอเค ค่ะ ค่ะ อือ
ใช่ ๆ เพราะผมไม่ได้เช่าแถวนั้น คือผมไม่ได้เช่าแถวนั้น ผม คือผมต้องเช่าห่างมาหน่อย คือมหาลัยของผมมันอยู่ มันอยู่ มันอยู่ใจกลางเมืองเลย ค่าเช่ามันสูง <chuckles> ก็เลยต้องเขยิบมาสัก 4- 4 ป้ายรถไฟฟ้า อะไรอย่างเงี้ย ครับผม ใช่ ๆ
ทำได้เหรอเวลาคุณหยุด? อ๋อ ค่ะ อืม อือ อา ก็เลยมีเวลาแบบว่าแวะ แวะข้างทาง อย่างงี้ อา ดีค่ะ ๆ
ใช่ ช ใช่ ๆ แต่ก็ ใช่ แต่ก็คือเผอิญว่า เฮ้ย! ตอน ตอนแรกเราก็อยู่ 4 ป้ายรถไฟฟ้านะ แต่หลังจากนั้น ปี หลังจากปี 3 อะ ผมก็ย้ายไปตรงที่มันไม่มีรถไฟฟ้าซะงั้น ก็เลยต้องแบบ นั่งรถอะ แล้วรถติดมากเลยตรง ใช่ ตรงแบบใจกลางเมือง รถติดสุด ๆ ไปเลย ผมก็เลยทำแบบคุณเยอะเลย แต่ตัดกลับมาตอนทำงานอะ ผม ผม ผมไม่ได้ทำแล้ว ผม เหนื่อยเกินไป <chuckles> ที่จะไปไหนตอนเย็น อะไรอย่างเงี้ย ใช่
<chuckles> ค่ะ อ๋อ เดินทาง ค่ะ อือฮึ ค่ะ ใช่ ค่ะ คือ คือเราได้ค้นพบแล้วว่า ถึงแม้ว่าเราจะออก 18:00 เราก็ถึงบ้าน สามทุ่ม เราออก สองทุ่ม เราก็ถึงบ้าน 21:00 ค่ะคุณ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ มันออกช้า ไอ้ 2 ชั่วโมงนั้นน่ะ เราไปทำอย่างอื่นได้ตั้งหลายอย่าง อย่างเงี้ย คือถึงจะไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ไปนั่ง นั่งเล่น ๆ หรือไปแบบว่า ไปเดินที่ เอ่อ สวนลุม ใช่ไหม? ก็ได้ หรืออะไรอย่าง คือไปเดินเล่นตลาดนัดสวนรถไฟ หรืออะไร จะจะจักร หรือไรอย่างงี้ค่ะ คือ เนาะ ดีกว่าการที่แบบยืนต่อแถวอะ ขึ้นรถตู้ อะไรอย่างเงี้ย มันเหนื่อยอะ อืม ค่ะ
อา อา จริง ๆ จริง จริง ๆ เออ ใช่ ๆ อา อา อา อา อา จริง ใช่ ๆ ๆ ซึ่ง ซึ่ง ข ของผมตอนนี้ ตอนทำงานทุกที่ ผมเลยเช่าติดที่ทำงานหมด เลย <chuckles> ทุก ทุกที่เลย ประมาณ 4 สามสี่ ที่ผม ผมเช่าติดหมดเลย เพราะผมไม่อยากเจอรถอีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อา ใช่ ค่ะ แบบว่า ห้า นาทีถึง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ เดิน เดินถึงทุกที่เลยครับ อา ตอนนี้
อื้อฮือ แต่มันก็แพงเนาะ มันก็จะแพงหน่อยเปล่าคะ? เพราะมันใกล้มาก ๆ อะ
ก็ ก็ ก็แพงครับผม แต่ก็คือยอม <chuckles> ยก หละ หลายเปอร์เซ็นต์ครัม ยี่ 30 บางที่สิ บางที่ 40% เงินเดือนนะ แต่ว่าผม ผมยอม <chuckles> ผม ผมไม่ไหวครับ ผมไม่ ผมไม่อยาก อยู่บนรถ อยู่อะไรแบบนี้อีกแล้ว ใช่ ๆ ครับ
จริง ค่ะ โอ้! นี่แบบ ค่ะ ค่ะ เออ มัน มันแบบมันเครียดเนาะ เวลา แค่การเดินทางยังเครียดเลยอะค่ะ คือไม่ต้องถึงการทำงานแล้ว แค่แบบรู้ว่า โอ้โฮ จะต้องออกไปเจอรถ ติดอีกแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าไม่อยาก ไม่อยากไปทำงานแล้วอะ เหนื่อย อืม เราก็มีค่ะ อืม ตอนที่เราปีสุดท้ายอะ ที่จะก่อนจะมาที่อเมริกาค่ะ ก็อยู่หอ ก็รู้สึก โอ้โฮ ไม่ไหวแล้ว ฉันแบบเหนื่อยมาก อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ แต่แพงมาก อืม
ใช่ ๆ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ครับ ก็เลย อา ครับ อา จริงครับ ซึ่ง ซึ่งตัดกลับมาที่วิธีผ่อนคลายของผมเนาะ ส่วนใหญ่ผม ผมจะเหนื่อย จริง ๆ ผมอาจจะเหนื่อยใจนะ แต่ผมรู้สึกผมเหนื่อยกายมากกว่าเหนื่อย ใจ ไม่รู้สิ แต่ แต่งานใช้สมองเนาะ แต่งาน งานผมไม่ได้ใช้แรงนะ งานใช้สมองล้วน ๆ เลย แต่ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมผมรู้สึกเหนื่อยกายมากกว่าเหนื่อยใจนะ ส่วนใหญ่ผมจะนอนอย่าง เดียว <chuckles> ไม่ ไม่ได้เดินเนาะ เพราะอย่างที่ผมบอกว่า ผมเช่าติด ติดที่ทำงาน ใช่ แต่ผมเนี่ย นั่นน่ะสิ ก็เลยแปลก ๆ ว่าทำไมเหนื่อยกาย ส่วนใหญ่ผมจะนอน นอนอย่างเดียวเลย แต่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วนะ ร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่าง ครับ ก็
ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ ๆ มันเดินทางด้วยแบบ เออ มันเดิน อ๋อ ใกล้ ค่ะ เอ๊ะ! อยากไปนะ อืม ค่ะ อืม เออ นั่นสิ ค่ะ
อุ๊ย ใช่ ๆ ส่วนใหญ่ผมก็เลย วิธีผ่อนคลายผม คือนอนอย่างเดียวเลย <laughs> กะว่า
อื้อฮือ จริงเราก็ชอบนอน นอนก็ นอนก็ดีนะมันก็เหมือนฆ่าเวลาไปทั้งวันเลยอะ ไม่ทำอะไรเลย ก็นอนเล่นโทรศัพท์เลื่อน ๆ ตื่นก็เลื่อน ๆ เออ เล่นโทรศัพท์ก็ช่วยได้ค่ะ เนาะ จริง ๆ แบบเวลาเครียด ๆ ไปหา เพื่อนที่ไม่รู้จักอะ เมาท์
ครับ อา ครับ ใช่ แต่ก็มีปัน แต่ก็ไม่ อือ อา จริง ๆ
อืม ใช่ ก็ได้อยู่
จริงครับ เพราะว่า ถ้า ถ้าเพื่อนที่แบบไม่รู้จักเนี่ย ผมรู้สึกว่า เฮ้ย มัน มัน ม มัน มัน มันไม่ต้องระวัง เยอะ ในความรู้สึก ผมนะ <chuckles> ใช่ ๆ เราสามารถแสดงได้ 70% น่ะ <chuckles> อาจ อาจจะไม่ 100 แต่กับ ครับ
อา อืม เออ เขาไม่รู้เราเป็นใคร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ จริง ค่ะ ใช่ ค่ะ อย่างล่าสุดนี้ไงงาน work from home ของเราอะค่ะ มันต้องติดต่อคุยกับผู้คน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเรารู้สึกว่า เออ มันไม่ต้องรู้จักชื่อ ไม่รู้จักหน้า ไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่าง อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า เฮ้ย จริง มันไม่ใช่แค่ได้เงินนะ มันได้แบบเทอราพีสุขภาพจิตตัวเองไปด้วยอะ มันแบบได้เล่าไปเรื่อย มันได้เล่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไง หรือคิดเห็นเรื่องนี้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เราผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับที่บ้าน แบบการเลี้ยงลูกแต่ละวันไปได้บ้าง อืม ค่ะ
อา อา อา อา อา อา อาฟ อา อา อ๋อ งาน ครับ งาน งานสอนพิเศษออนไลน์เนาะ ใช่ไหม ผมก็ทำอยู่เหมือนกันแหละ เวลาแบบสอนแบบ ใช่ เวลาแบบสอนนักเรียนเนี่ย เราก็สามารถ เฮ้ย พูด ได้พูดว่าแบบได้พูดล่วงนู้น เรื่องนู้นเรื่องนี้กับนักเรียนน่ะ ผมก็เลย เฮ้ย แต่นักเรียนเขาก็ไม่ใช่นักเรียนในชั้นเหมือนกันของผมน่ะ ก็น่าจะงานเยอะ น่าจะงานเดียวกับคุณแหละ งาน งานสอนออนไลน์ ใช่ ๆ ใช่ ๆ
ค่ะ ใช่ อืม อา ค่ะ อืม ใช่ work from home ค่ะ มันก็ มันช่วยได้นะ บางทีมันเหมือนแบบเรา อะไรนะ เหมือนเมาท์ ๆ ไป อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็ สบายใจดีค่ะ คลายเครียดไปได้มากเลย อืม ค่ะ
อา ครับ ครับ ใช่ ๆ คือตอนของ ของผมอะ ก็ ของ ของผมอะนอกจาก นอกจากสอนใน ในประเทศแล้ว ผมมีแบบนัก นักเรียนต่างประเทศด้วย แบบฟิน ฟินแลนด์ เวียดนาม อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ เขาก็จะเล่าเรื่องแบบกัน อันนี้งานเสริมนะ เขาจะเล่าเรื่องเวียด นาม <chuckles> เล่าเรื่องอะไรของประเทศของเขา ใช่ ๆ ผมฟังแล้วก็ เอ๊ะ มันก็ มัน ใช่ ผมว่า เฮ้ย มันก็สนุกดีเหมือนกัน แต่ก็มันอาจจะเป็นวิธีคลายเครียดจากงานหลักของผมอันหนึ่งด้วย ที่แบบฟังเรื่องคนหลาย ๆ ประเทศ ใช่ ๆ
อืม อ้าว ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ ภาษาอังกฤษเหรอคะ? ค่ะ เออ ค่ะ เลิศนะ ค่ะ เออ เราว่าดี ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจเลย ๆ อย่างของคุณจะเป็นแบบว่าเวียดนาม อะไรอย่างงี้เนาะ ของเราสามีอะค่ะ เวลาเครียด ๆ บางทีก็ไปเล่าให้สามีฟัง เพราะว่าสามีเป็นต่างประเทศไง เป็นต่างชาติ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็มีแบบความเมาท์ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า แล้วด้วยความที่มันพูดภาษาอังกฤษ ใช่ไหมคะ บางทีมันก็ไม่มีคำหยาบอะ มันคำหยาบไม่ถนัดปากมันก็ไม่ได้พูด อะไรอย่างเงี้ย เออ ถ้าเป็นภาษาไทยนี้แบบพูด ๆ ก็มาแล้ว เดี๋ยวก็มาแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเพื่อนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ พอคุยกับสามี ก็ คุยดี ๆ หน่อย อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เล่าให้เขาฟัง
ครับ ใช่ ครับ อืม อา ครับ อา ครับ <chuckles> อา ครับ ๆ ครับ ๆ ครับ ครับ แต่ ครับ แต่ด้วยความที่เป็นงานเนาะ บางทีแบบลูก ลูกค้าบางคนของผมก็เล่าเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของเขา อย่างเช่น ฟิลิปปินส์เนี่ย <laughs> ปิน ใช่ ฟิ ฟิ เหมือน เหมือน เหมือนดีเนาะ แต่ผมไม่รู้สิ ผมฟังแล้วแบบ ผมมี ผมมีอยู่ 3 ผมมีอยู่ 3 คนนะ อาจจะ อาจจะเป็น อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญนะ ที่ 3 คนบ่นหมดเลย แต่ แต่เข้าใจว่าจริง ๆ อาจจะดีก็ได้ แต่แค่แบบเหมือนนักเรียนผมบ่นหมดเลยอะ 3 คน ใช่ ๆ ก็เลย ก็เลยเครียด <chuckles> เวลา เวลาสอนนักเรียนฟิลิปปินส์ เครียด <chuckles> ก็เลยเครียด ใช่ ๆ
ค่ะ อา น่าจะเยอะ ค่ะ ไม่ได้ จากที่ดู เออ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ แทนที่จะ อะ คลายเครียด ค่ะ เออ นั่นสิ แทนที่จะคลายเครียด ก็ ฮึ ต้องมารองรับอะไรก็ไม่รู้ ใช่ไหมคะ เออ บางทีเพื่อนร่วมงานก็มีส่วนนะ ที่ทำให้เราคลายเครียดได้หรือ มากหรือน้อย
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ก็ ก็ ครับ เฮ้ย ผมว่าอาจจะเป็นส่วนครับ จริง ๆ อาจจะเป็นส่วนสำคัญก็ได้ ที่ทำให้เราเครียดที่ทำงาน อะไรเงี้ย อ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า อะไรเงี้ย เออ ผมอาจจะนับหัวหน้าไปด้วย ใช่ ๆ
ค่ะ เหรอ อือ อา ค่ะ ค่ะ เออ แต่ก็ มันแล้วแต่ที่ทำงานนี่แหละ บางที่ทำงานก็ โอ้โฮ หัวหน้าประเสริฐเหลือเกิน เพื่อนทำงานดีเหลือเกิน อะไรอย่างเงี้ย เออ บางทีก็ แต่เพื่อนร่วมงานที่เราเคยทำอะ มันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะ มีแบบเหยียด แบบมหาลัยนู้นเธอ ฉันมหาลัยนี้ ฉันจบที่นี่ เด็กศิษย์ที่นี่ต้องไปกินข้าวร่วมกัน เธอคนนอก อะไรอย่างเงี้ย มันก็มีทั้งนั้นแหละค่ะ ทุกสถาบัน อะไรอย่างเงี้ย เออ ตอนที่อยู่ไทย
ครับ อือฮึ อืม อ๋อ อา อ๋อ อืม จริง ๆ ผมก็คิด จริง ๆ ผมคิดว่า มันอาจจะมีตั้งแต่สมัยเรียน ตั้งแต่ตอนเรียนห้องมันเยอะ <chuckles> หมายถึงในห้องมันมีสัก สี่สิบ บาง บางที่ 50 บางที่น้อยหน่อย 30 แต่คน จำนวนคนมันเยอะ <chuckles> เราเลือกได้เยอะ <chuckles> ตัดกลับไปที่ทำงานนะ ผมว่าแผนกหนึ่งอะ อาจจะมีแผนก สาม คน อาจจะจน จนไปถึง 30 ก็ได้ แต่อาจจะ 30 อาจจะน้อยหน่อย ผมว่าแผนกคนน่าจะอยู่ประมาณ 15 คน 10 คน ไม่รู้สิ แต่คนมันน้อยเมื่อเทียบกับโรงเรียน ผมก็เลยรู้สึกว่า ใช่ เราก็เลยเลือก เราก็เลยเลือกพบยากหน่อย ไม่เหมือนตอนสมัยเรียนที่คนเป็นกลุ่ม กลุ่มนี้ไม่ได้ กลุ่มนู้น อะไรอย่างเนี้ย ใช่ ก็เลยทำให้แบบเราอาจจะเครียดเลือกทำงาน อะไรงี้ ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ในที่สุด เหลือไม่กี่คน ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เออ ใช่ ใช่ ขึ้น ค่ะ เพื่อนร่วมงานเราว่านะ เขาเลือกไม่ได้ เหมือนเกิดมาคนละที่ เกิดมาคนละพื้นเพเนาะ เราเลือกไม่ได้จริง ๆ ว่าแบบเขาจะ เขาเรียกว่าอะไรอะ จริตมันจะเหมาะสมกับเราไหม อะไรอย่างนี้ มันต้องลองไปเรื่อย ๆ แล้วก็ เออ ดูสิ เอ๊ะ คนนี้โอเคกับเราไหม อะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่โอเคอะ เราว่ารีบ รีบ รีบ เฟด ดีกว่า เพราะว่า คือการทำงานเราก็เครียดอยู่แล้วไง เราจริง ต้องมาเจอแบบปัญหาแบบ เนาะ กับการแบบมัน manage คน อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เวลาอะ อืม
อา อา อา จริง ๆ จริงครับ โอ้โฮ เหมือนคุยเรื่องเครียด ยิ่งคุยยิ่งเครียด เลย เราคุยเรื่องไม่เครียดดีกว่า <chuckles> อย่างกับ กลับไปล่ะ หลัง หลังเลิกงานครับ หลังเลิกงาน ท ทำอะไรครับ ผ่อนคลายเนาะ มีแบบ ป ไปดูหนังใช่ไหม? เมื่อกี้คุณเห็นบอกไปดูหนัง อะไรอย่างงี้ อา
<chuckles> จริง หลังเลิกงาน ใช่ ดูหนัง ใช่ค่ะ คนเดียวก็เคยนะ คุณเคยดูหนังคนเดียวไหม?
อือ ผมดูสมัยเรียน <chuckles> ตอน ตอนนี้ไม่ได้ทำเลย ใช่ ส สมัยเรียนผมเข้าไปดูคนเดียวบ่อย ครับ
เคยไหมคะ? อา ค่ะ ค่ะ เอ่อ มันคนละแบบ ถ้าไปแบบดูกับแฟนสมัยนู้นเนาะ ดูกับแฟนก็ต้องจับมือ ความหวานนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ไม่ได้ดูหรอกหนังอะ มัน มันเหมือนมองหน้ากันเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ มันเขิน
อา ผม ใช่ ๆ แล้ว แล้วสมัยนั้นผม ใช่ สมัยนั้นผมเป็นประธานชมรมหนัง <chuckles> ผมเข้าไปเก็บรายละเอียด <chuckles> เหมือน เหมือนเข้าไป ใช่ ผมเลยเข้าไป เข้าไปเหมือน ใช่ ๆ บางเรื่องผมดูหลายรอบ อะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่รู้ ใช่ เหมือนเข้าไปดูรายละเอียดครับผม แต่ก็ผมรู้สึกว่า ผู้หญิงก็ไปคาฟงคาเฟ อะไรอย่างงี้ไหมครับ? ใน
ค่ะ อา โอ้โฮ คุณต้องดูหลายรอบนะ ค่ะ ใช่ เออ ค่ะ เออ เดียว ใช่ เหมือนไปถ่ายรูป ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ มันก็คนละแบบ เออ แต่ของเราด้วยความที่ชอบคนเดียว เพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบใครจะมาทันไหม ไม่มา ไม่ทันไหม แบบเรา เราทำวงการโฆษณาเนี่ย เราจะได้ตั๋วดูหนังแบบฟรีอะค่ะ ทุก ๆ เดือนน่ะ ใช่ อย่างน้อย 2 เรื่อง
ไม่ ไม่ ครับ อ๋อ อ๋อ อ๋อ อ๋อ โอ้โฮ ถ้า ถ้าเป็นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมอิจฉาใจจะขาดเลยนะเนี่ย <chuckles>
อ๋อ ใช่เลย อะไรอะ คอนเสิร์ตฟรี เวลาแบบนะ คอนเสิร์ตที่ของต่างประเทศมาอะค่ะ Hollywood ต่าง ๆ เนาะ ใช่ จะฟรี หรือไม่ก็เกาหลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือก็ เอ่อ ในโรงหนัง ก็ได้ดูหนังฟรี เพราะว่ามันสปอนเซอร์ในโรงหนัง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็หาใครไม่ได้ เราก็เก็บตั๋วไว้ไปดูคนเดียว เออ เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมานั่งแบบ นั่งรอคนมา มานั่งรอแบบเลือกเรื่องอะไรดี คือฉันจะดูเรื่องนี้แค่นั้น ใช่ คุณมีไหม? คุณมีประสบการณ์แบบว่าการดูคนเดียวกับการดูกับหลาย ๆ คน มัน อันไหนมันผ่อนคลายกว่ากัน? คุณว่า
ว้าว! อ๋อ อ๋อ อืม อืม อืม ใช่ ครับ ผม ผมรู้สึกว่าเวลาที่ ถ้า ในเรื่องของการผ่อนคลายเนาะ ผมรู้สึกว่าการ ก ทำกิจกรรมหมู่อะ ก็คือเราอยากทำกิจกรรมหมู่ <chuckles> เราเลยเลือกทำกิจกรรมหมู่ ในความหมายผม คือเราอยากอยู่กับเพื่อน เราเลยเลือกทำที่เพื่อนทำอะ มันอาจจะแบบว่าเราอยากผ่อนคลายในทางนั้นน่ะ แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากผ่อนคลายไปทำกิจกรรมนั้นน่ะ ในความหมายผม คือเราไม่ได้ จริง ๆ อะ เราอาจจะไม่ได้อยากดูหนังขนาดนั้น เราแค่อยากอยู่กับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย เออ ใน ใน ใช่ ๆ มันก็เลยกลายเป็นผ่อนคลายเวลาดูหนังอยู่กับเพื่อน แต่จริง ๆ เพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนมากกว่า อะไร อา
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ เข้าใจ ใจเออ อืม ใช่ แล้วก็เสร็จแล้วก็ดูหนังเสร็จ ก็มีเอาแล้วมาแล้ว ไปกินอะไรกันต่อไหม ไปร้านนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ย เออ คือมันก็จะเป็นฟีลฟือ ฟีลเพื่อนน่ะ แบบว่าเฮฮาสังสรรค์กัน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ มันก็ดีนะ เออ มันก็ลืม แล้วเพื่อนที่ดีเราว่าเป็นเพื่อนที่แบบไม่ใช่เพื่อนในออฟฟิศจะดีที่สุด เพื่อนข้างนอก เพื่อนใครก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย เนาะ
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ครับ อำ อา ใช่ มันก็
ค่ะ
คือถ้าเป็น ผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นเพื่อนข้างใน เวลามีเรื่อง อะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างจะลำบากใจ อะไรอย่างเงี้ย จะ จะ จะระบงระบายมันก็ มันก็ลำบะ ลำบากใจมากกว่า กับเขาที่ไม่ได้อยู่ในวงการ เลย อาจจะไม่ใช่แค่ในบริษัทนะ ในวงการเลย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ มันก็ผ่อนคลายมากกว่า ใช่ ๆ ครับผม
อืม ใช่ จริง จริง ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจ อืม ใช่ คือเราว่า อะไรใด ๆ ก็ได้นะคะ มัน คือทำอะไรก็ได้อะที่ทำให้ร่างกายเราแบบผ่อนคลายมากขึ้น ไรเงี้ยค่ะ เราว่าแค่นี้ก็ หายเครียด แล้วก็มีแรงจะกลับไปทำงาน สู้ทำงานต่อแล้วอะเราว่า
อา จริง ใช่ ใช่ครับ อย่างว่าทุกวันนี้งานก็ ไม่รู้สิ ผมรู้สึกนับวันยิ่งเครียด ยาก นอกจากยากแล้วยังเครียดขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย ผม ไม่รู้ ว่าผมเป็นคนเดียวรึเปล่า <chuckles> รู้สึกไต่ระดับความเครียดของงานขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็ ก็เลยต้องหาอะไรผ่อนคลาย เป็นสิ่งสำคัญมาก ใช่ครับ ต้องหาอะไรผ่อนคลายนะ โอ้โฮ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผม ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ หายากนะ ค่ะ ค่ะ เข้าใจ เออ นั่นสิ นั่นสิ ยิ่งพูดแล้วยิ่งเครียด <chuckles> ค่ะ เออ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ แล้วหวังว่า เราจะได้มาคุยกันอีกเนาะ
เอ๊ะ ครับ ครับ เช่นกันครับผม ขอบคุณมากครับผมวันนี้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
ครับ